إمم، إمم. لكن الخوخ ده بصراحة بس بصراحة <tsk> الخوخ مش هو بتاع مصر، الخوخ بتاع مصر اللي هو الصغ البتاع مش sorry مش الخوخ، المِشمِش قصدي اللي هو الصغيّر خالص ده، طعمه جميل جدًا، بس هنا ما أعرفش أنا حسّيت لمّا كلته كده حسّيت باكل لحمة، مش مش فاكهة دي، مش <giggles>
ده جميل خ إمم. طرية. إمم. أيوه. أيوه. مش كُلّه، بُصّ، مش كُلّه، في أماكن بصراحة أنا باجيب منّها الخوخ والبرقوق، كمان البرقوق، أنا جايب برقوق من يومين كده، تحِس إن أنت بتاكُل عسل.
آه. آه.
تُحفة، أحلى برقوق كلته في حياتي. اللي هو الأحمر ده.
آه، المَيّة، ده بتحِس إن هو بينزِّل مَيّة كده، أنت فاهم؟ تضرب سِنانَك من هنا آه.
مش مَيّة أوي، بس يعني تحِس إنه لذيذ وجميل كده وطعمه حلو أوي.
آه، فظيع بصراحة جدًا، جدًا، جدًا يعني.
هي الفاكهة هنا بصراحة بس أنا الواحد مُفتقد المانجا المصري، بصراحة.
أنا مفتقد اللي هي المانجا اللي هي الصفرا، اللي هي
ال أيوه، سُكَّري والَّا العويس؟
مش فاكر اسمها إيه. أيوه، سُكّري، سُكّري. السُكّري دي بالذات أنا باحبّها جدًا، طعمها يبان فظيع، فظيع.
آه، أنا باحب العويس. <tsk> بُصّ يا محمد، أحلى مانجا تاكُلها في مصر، الفَصّ والعويس.
يا نهار أخبَر! أنا المشكلة مش عارف أنواعهم بصراحة، أنا اللي فاكرُه اللي هي الصفرا الصغيرة شوية دي، دي اللي كانت بتعجبني
هي الفَصّ والعويس. لا، لا، لأ. هي الفَصّ والعويس، دي لمّا تنزل لازم تجيبهم، لازم دي أحلى وأغلى مانجا بصراحة يعني الفَصّ أصلًا لوحدُه كان مثلًا
إمم. آه. لأ، ما دُقتهمش قبل كده بصراحة دي، ما دُقتهمش قبل كده خالص.
لأ، يعني هو أغلى نوعين في المانجا الفَصّ والعويس، أغلى نوعين.
إمم، هي العويس دي اللي لونها مِحْمِرّ شوية؟
لا، لا، لأ. التانية دي اسمها بضان العِجْل.
يا راجل، هو في حاجة كده؟! <laughs> أصل فيه واحدة بصراحة، كان حد قال لي برضه إنها حلوة ومش عارف نوع ابن لذينة وبتاع، كانت مِحْمِرّة كده شوية، بس بصراحة يعني أنا ما أعرفش، أنا حسّيت غلط، بس أنا والله إحساسي بيبقى يعني أنا شمّيتها من جوّه حاسس إن مش عارف فيه حاجة، مش فاهم. مش عاوز أقول لك على إيه.
آه، أيوه. أيوه. <laughs> أيوه. آه، هي اسمها غبي حتّى ش يعني بُصّ بُصّ، يعني هو يعني أنت عندك ال
مش عارف ريحتها جايبة على بَكَابُورت كده، مش عارف، أنا م ما عجبتنيش خالص.
لا، لأ، هي النوعين دُول اللي هم الTop، ال النوعين اللي باقول لك عليهم دُول الTop. طَب أنا عايز أقول لك بقى إن أكل الفاكهة ده أصلًا في حد ذاتُه هواية.
مش عار مش فاهمها. إمم. آه، طبعًا، طبعًا.
يعني فاهم؟ والله بجد الأكل نَفْسُه هواية، يعني أنا أنا واحد من الناس باحب الأكل جدًا، هواية عندي، باحب الأكلة الحلوة، فاهم، مش الكَمّ، أنا مش مهم عندي الكَم، أنا أهَم حاجة عندي الTaste، إن أنا أبقى مستمتع.
إمم. آه، إمم. إمم. هو أنت من عندك عندك الهواية بتاعة اللي يبقى جنبك طَبَق الفاكهة اللي مليان ده؟ أصل أنا الموضوع ده عندي كده باحِس إنّي عامل زي أيام أبو لَهَب كده، لازم طَبَق الفاكهة. <laughs> ب باحِس كده إن أنا متضايق متضايق لو ما فيش جانبي الفاكهة كده لأ، حتّى كُلّ أمّا أعدّي، أعدّي أقوم جايب فاكهة وأنا جاي، طَب ما أنا المشكلة في فاكهة ما خلّصتهاش لسّه برضه <tsk> لأ كده، عاملة زي السجاير كده، لازم يبقى معاك خزين كده فاكهة، آه.
آه. أيوه. <laughs> نضربهُ بالسيف. أيوه. جدع، جدع آه والله، لأ فعلًا، فعلًا أحلى حاجة دي حقيقة، دي حقيقة. أحلى حاجة الفاكهة والمكسّرات.

أيوة، تمام، امم.
من من ساعتها وهو إيه، كُلّ أمّا أكلّمه يقول لي أنا مسافر يعني، فاهم؟
آه، صحيح، صحيح. ودي حاجة جميلة جدًا. آه، يعني دي حاجة من الهوايات ال السفر برضه من الهوايات الحلوة أوي بصراحة. يعني دي من الحاجات اللذيذة جدًا. والواحد طبعًا بيبقى مبسوط جدًا برضه من الهوايات، هو الهواية في حد ذاتها برضه بتبقى حاجة حلوة، الواحد لمّا يكون عندُه هواية مثلًا معينة، آآ، بيبقى مبسوط، يعني لمّا يبقى عندي مثلًا هواية بابقى مبسوط، معايا– عندي هواية.
ف ف آه. امم. امم. رِكِبت رِكِبت خيل قبل كده يا محمد؟
والنبي ولا حماره حتى، أنا باخاف أركب يا عم أنا والله بجد، عُمري ما ركبت خيل بصراحة.
لا بجد. لأ، لأ، لأ، لأ، لأ، فاتك كتير أوي. فاتك كتير أوي يا محمد بجد، بجد أنت فاتك، يعني بُصّ ركوب الخيل ده متعة ما بعدها متعة، تحس إن أنت طاير كده.
آه. امم، امم. هي المشكلة الواحد بيخاف على <laughs> باتنطط كده <laughs> يا عم أنا ما حدش ضامن الظروف يعني. فدي بتبقى مشكلة والله، امم.
فاهم؟ وتحس إن أنت كده لا، لا، لا، بالعكس. لا، لا، ماتخافش. <laughs> لا، لا، ما بيجيبش مش بيجيب البواسير الخيل لأ، ما تقلقش. آآ، أيوه، أيوه. <laughs> لأ.
أيوه، أيوه. آه، ده دي تعتبر من الهوايات على فكرة، يعني دي نقطة برضه أنا باحييك عليها، يعني هواية ركوبة الخيل ديَّة، من الحاجات الحلوة، يعني دي هواية، آه، آه. امم.
طبعًا. طبعًا. متعة، متعة، م متعة ما تتخيلهاش، نصيحة مني لمّا تنزل أجازة إن شاء الله المرّه الجاية اطلع كده، انزل نزلة السمّان كده في الهرم، ها؟ أو اطلع على الأهرامات، وإيه، وخُد لك فَرَس كده من أي اسطبل، أنا باركب على فكرة من الاسطبل بتاع أحمد السقا.
امم. آه، امم. حلو. أها، تمام، تمام. طَب هو الحصان يعني ما بيجريش كده مرّه واحدة كده لوحدُه؟ <laughs> لوحده مثلًا.
آه، آه، آه والله. يعني رِكِبت من عندُه كذا مرّه. لا، لا، لا، لا، لا خالص، لأ. مش زي مش زي أحمد حلمي في عسل أسود <chuckles>
<chuckles> أصل، لو عربية مثلًا الواحد هيدوس لها فرامل هتقف، لكن ده لو جري هتعمل معاه إيه ده؟ ما لازم تنُطّ وتسيبُه بقى يجري مع نفسه.
ما كفاية الِلجام بقى ما ت لا، لأ، أنت الِلجام بقى معاك، ما هو كده، كده الِلجام ده أصلًا مربوط بلسانُه، فاهم؟
طَب افرض، أ افرض ما سمعش كلامي بقى، يعني أنا باشِدّ الِلجام عشان يُقف ما وقفش، هاعمل أنا فيه إيه <laughs>
<tsk> باقول لك لأ، هو غصب عنُّه لازم يُقَف. لأ، لأ، لأ، ما فيش الكلام ده، بُصّ الِلجام أصلًا مربوط على لسانُه، فأنت لمّا بتشِدّ الِلجام عليك بيقرُص على لسانُه بيوجعُه، فاهم؟ فغصبٍ عنُّه لازم يُقَف، أنت امّا بتشِدّ الِلجام كده بتقرُص على لسانُه، فبيفهم إن أنت عايزُه إيه، يهدّي، يُقَف شوية، كده، عارف أنت لو جربته مرّه، مش ه مش هتبطّلُه صدّقني والله.
آه. آه. امم. امم. آه. بس ده عذاب ده ياراجل، يا نهار أبيض! أنا أول مرّه أعرف المعلومة دي.
سبحان الله، لأ، لأ خالص. خالص يعني، لأ، لأ، بس يعني طبعًا في رِفق طبعًا في الموضوع يعني، يعني سبحان الله سيدنا محمد قال لك علّموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، يعني ركوب الخيل ده بصراحة يعني حاجة حاجة جميلة جدًا و وتحس إن أنت مُسيطر كده، وتحس إن أنت كده طاير كده، فاهم؟ <tsk> تحس إنك قائد كده.
امم، امم. آه، امم. أكيد، امم.

آه، آه. والله بُص في في أماكن آه، يعني في أماكن هنا أعرفها كتير إن بس أنت أكيد طبعًا ما فيش وقت طبعًا، الواحد بيكسِّل كمان في الحَر ده والفرهضة دي.
المكان الأولاني كان فيه ترابيزة والله كان جانبي. إمم. آه، ما خلاص بقى. آه، خلاص. كانت أيام ال فاكر الأيام اللي هي من زَمَن ديّة كان هو الساعتين بتوع الصبح اللي كُنّا بنروح فيهم دُولة والله ما فاكر كُنّا بنقول عليهم إيه. كُنّا بنقول إيه؟ صَمِّت ومش صَمِّت وخ <laughs>
إمم. أيوه. <laughs>
اللي مش عارف الجهاز بان والّا ما بانش. إيه يا عَم اللي إحنا كُنّا بنعمله ده؟ <laughs>
إمم. أيوه. أيوه، آه والله العظيم كانت أيام يالّا الحمد لله.
آه. يقول لك: "البتاع بان والّا ما بانش؟" آه.
طَب أنت إيه أنت إيه ط بتقضّي يومك إز يعني في هواية بتعملها مثلًا يوميًا بتح بتحِس إن أنت لازم تعملها كل يوم والّا
إمم. آه. هو لازم لازم شوية رياضة كده لازم، لازم. يعني أنت مثلًا كنت لسّه باعمل شوية رياضة كده مثلًا في في Park كده ولسّه جاي من حوالي ساعة كده لمّا أنا بعت لك. يعني اللي هو كده إن هو لازم أعملها، لازم. عارف أنت لو لو 01:00، 01:00 مثلًا، أعملها عادي. النهارده لقيت كده في stop حصل في النُص كده قُلت مصلحة، مش مشكلة، أمّا أنزل دلوقتي بَدَل ما أنزل بالليل متأخّر. فديّة لازم لو ما عملتهاش في اليوم بصراحة، باحِس إن أنا متضايق جدًا. يعني باحِس إن أنا متضايق أوي يعني. <tsk> ما أعرفش، باحِس ل لازم أعمل الهواية دي، لازم أعملها كده مُباشرةً يعني. ولازم برضه وأنا جاي أحَوِّد على Aldi، لازم برضه أحَوِّد عليه باحِس إن أنا لازم أعَوِّد عليه م مع إنّي مش عاوز حاجة، بس أحَوِّد عليه برضه. دف <laughs> أقول له أقول له: "أنا عندي كل حاجة في البيت." ألاقي نفسي برضه دخلْت وطلعت بكيس، لا حول ولا قوة إلّا بالله. طَب أنا جِبت إيه؟ ما أعرفش. دف <laughs> والله بجد ناس
إمم. حلو. إمم، إمم. ليه بقى؟ اللي هي إيه بقى الهواية د لأ، هو Aldi Aldi فعلًا فظيع، فظيع. دي هواية على فكرة طَب أنا عايز أقول لك على حاجة، دي ده shopping إ ه هواية الshopping دي يا خلِّ بالك دي هواية، إن أنت تنزل تشتري وكده
خالص. الواحد بييجي له ساعات كده إحساس إيه آه، وبيب وبيبقى عندك الحاجة أصلًا. <tsk> يعني أنا مثلًا لمّا جيت آآ، مثلًا كنت جِبت موز وتفاح معايا، أنا أصلًا كل مرّة باروح أجيب موز وتفاح. اكتشفت إن أنا أصلًا عندي موز وتفاح كان 3 مرّات ورا بعض وما كلتهمش لسّه. طَب أنا باجيب تاني ليه؟ الم <laughs> ما أعرفش، لقيت نَفْسي جبتهم برضه. قَلت لا حول ولا قوة إلا بالله. والمِشْمِش برضه هنا Aldi فظيع. أنا ما ما عُمري ما جِبته، أنا أول مرّة أجيبه بصراحة، ده فظيع جدًا. حلو أوي. آآ
آه، آه. أيوه. عشان بتحب الshopping. يعني أنت أنت بت ولأ وعندك كمان الخوخ الأصفر، جرّبت الخوخ الأصفر؟
لأ، أنا ما ليش في الخوخ أوي بصراحة، لكن المِشْمِش ده اللي أنا كنت باعشقه، بتاع مصر الصغير ده.
لا، لأ جرّب الخوخ، ما هو بُص ما المِشْمِش أصفر، مش إن <tsk> مش المِشْمِش أصف أصفر يعني ب جرّب بقى الخوخ الأصفر ده، ه بُص ه اع يعني هيودّيه في حتة تانية.
إمم. آه. أنا الخوخ بصراحة جرّبت اللي هو اللي هو أبيض من جوّه. اللي هو ال اللي هو أحمر من برّه كده وهو هو أبيض من جوّه ده. ده اللي جرّبته.
كعب الغزال؟ آآ، في كعب الغزال اللي هو فيه ال اللي هو الطعمية، عارفه؟
أيوه، اللي هو الطعمية، هو ده. بالض اللي هو مِبَطَّط خالص ده. آه.
أيوه، أيوه، آه ده جميل برضو. أيوه، أيوه. ده اسم اسمه كعب الغزال وفي ناس بتقول عليه طعمية، فاهم؟